Ano kasi, um, ah, sa, sa sarili kong experience, mula nung ano mula nung nagka-COVID, ganiyan na talaga ak talaga ako naging habit ko na, <chuckles> na mag-hugas ng kamay parang ewan ko na parang na-papraning ako talaga minsan, mm, ikaw ba?
Mm. Hmm. Mm. <chuckles> Opo. Parehas tayo, actually ano po no'ng nag-start din 'yong COVID sobrang ano, sobrang lakas maka-praning talaga, as in ma mapapa-ano ka kahit hindi ka naman gano'n ka-conscious noon, parang ngayon konting may mahipo ka lang, maya-maya takbo ka na sa kitchen, hugas ng kamay gano'n, 'di ba po? Lalo kasi ako, mahilig akong magluto. Lalo akong mahilig akong magluto, so hobby ko talaga lagi is mag-ano mag-hugas ng kamay, lalo kada kunyari may i-cha-chop akong gulay, hugas ulit akong kamay bago ako humawak ng iba, ewan ko puwede naman tuloy-tuloy pero, gusto ko hugas ako ng hugas ng kamay, minsan nawi-weirdohan na rin ako pero ano <chuckles> 'di ba, totoo, totoo, parang parang 'pag nagluluto 'di ba? Oo.
Mm. <chuckles> Oo. <chuckles> Mm. Oo nga 'no? <chuckles> Mm. Oo. Hmm. Mm. Mm. Oo. <laughs> Mm. Oo. Relate ako diyan. Kahit ano yung, ah, pagkatapos kong mag-chop nito, hugas ulit, tapos chop naman ng iba, tapos yung ano, yung mm. Yung, ah hmm? Ano?
Mm, ako ganun na ganun kasi ko. Tapos eto pa pala, ano kasi, ang hobby ko kasi talaga is baking, 'yan, tapos ano nag parang 'pag mag-be-bake ka kasi more on chocolate cake kasi 'yong ginagawa ko, more on chocolate cake 'yong ginagawa ko so, nandiyan 'yong masisingitan 'yong kuko mo ng chocolate 'pag magde-design ka, like 'yong mga icing, 'yong color ng mga icing, kailangan mo laging maghuhugas ng kamay, 'di ba? <laughs>
Oh. Mm. Oo. Mm. Mm, tapos ano rin, um, ma mas maganda kasi pag alam mong, yung ginagawa mo malinis no?
Mm, tama, tama, pati ano, 'pag alam mong hindi lang naman ikaw 'yong magte-take, siyempre kailangan malinis, ganiyan kasi 'ko eh, ano ba kayo po ba mahilig din ano magluto 'yong mga gano'n?
Oo. Mm.

Ano, mahilig lang talaga akong kumain, pero nitong mga huli, ah, na na nasubukan ko na ring ano, magluto, pero minsan talaga 'yong kapatid ko nagluluto, pero ako 'yong nagpe-prep. Kaya ako 'yong naghihiwa, mm, kaya, ayun madalas din akong napapa-hugas ng kamay. Kasi ayaw ko rin na dumikit sa kamay ko 'yong ano, 'yong 'yong amoy, lalo na 'yong 'yong bawang, ayoko no'n, mm.
<laughs> Opo. Hmm, mm, opo. Mm. <laughs> Meron pong ano, meron pong iba na ano, gumagamit pa ng gloves sa paghihiwa, pag-gaganto, ganyan. Parang ako, hindi ako mapakali ng ganon, kasi feeling ko nadulas lang siya, kaya ano, parang mas okey ako na ano, 'tsaka, siyempre, 'yong mga 'yong mga rubber gloves na ginagamit sa food, parang ano eh, hindi mo rin naman alam kung anong chemical 'yung meron do'n. So ano, ma parang mas okey ako na hugas ng hugas ng kamay. 'Tsaka meron pala akong nabasa sa social media, parang ano, hindi naman recently, medyo matagal-tagal na rin. Ano siya, OFW na Pinay. Nag-post siya na ano, conversation nila nung madam niya. Eh, 'yong madam niya is ano, parang sa UAE kasi, 'di ba, 'pag doon kasi kailangan required naka-gloves ka 'pag mag-pe-prep ng ano, food nila?
Oo. Mm. Oo, ganyan, ayun. Kamay lang. Mm. Oo, yan din. Oo. Ano yun? Mm. Oo. Oo, ano nangyari? Ah, talaga?
Mhm, 'di ba, 'pag mga ano, 'pag mga OFW parang mga ano, 'yong mga helper sa kitchen, 'yong mga oo, required sila na, ano mm, yes, lalo 'pag 'yong ano, 'yong 'yong pamilyang pinag-se-servant mo is parang ano, may parang royal thing eme, gano'n. Oo, alam ko required sa kanila 'yon na dapat naka-gloves ka, naka-ano, pero siya daw, hindi siya sinabihan nong amo niya na ano, na mag-gloves, oo. Sabi sa kanya, parang mas okey na lagi ka na lang mag-wash ng kamay kaysa mag-gloves, kasi hindi mo naman alam kung saan pine-prep 'yang mga gloves, hindi mo alam kung anong bacteria or chemical na nandiyaan. Kasi siksikan lang naman 'yon sa isang box, 'di ba? So, parang hindi mo alam kung disinfected ba talaga 'yan. Kaya sabi nung amo niya, mas okey na mag-wash ka na lang nang mag-wash siya ng hands bago kumapit ng pagkain.
Mm. Required pala. Mm. Oh, key, mm. Ah. Ganon pala mhm. Oh. Oo. Mm.

Ah, oo, mga germophobe.
Oo, ayan. Siguro gano'n nga yung tawag siguro sa kanila. Hindi ko alam pero ano, napanood mo ba yung movie ni ano, ni Angel Locsin saka ni Richard, yung ano, Mano Po. Merong kapatid si ano, merong kapatid si Angel Locsin doon na as in nakaano pa siya, naka-hairnet, nakaano, naka-gloves tapos ano, as in yung parang balot na balot siya tapos 'pag hinawakan mo siya maliligo na ulit siya, gano'n. <chuckles>
Mm. Mm. Hindi eh. Si Mm. Hmm. <chuckles> Ah, may may phobia siguro ano.
Parang may mga ano, may mga ganung tao na takot sa germs talaga, 'no, na ano, konting hipo mo lang sa ganito, "Eh, 'wag mo akong hawakan," parang gano'n, may mga gano'n. Ako naman, hindi sa kaartehan pero ano, yung kada ano, kada pag-uuwi ako kasi may ano kami eh, may puwesto kami sa ano, sa palengke. So, ang paninda namin ay grocery tsaka ano, tsaka dry goods store. So, yung mga uniform, mga ganito, ganiyan. Siyempre, pag-aayos namin yung mga plastic maaalikabok 'yan eh. So, habang nag-aano ka, nagsasalansan ng mga t-shirt, mga ano, naaano, nadudumihan yung kamay mo. So, bago kang ano, bago ka magbenta ng shirt yung kunyari yung mga white na sando, white na t-shirt, required talaga na kailangan malinis yung kamay mo. Mm. Tapos same goes din sa ano, do'n sa grocery naman namin. Though hindi ako yung ano, though hindi ako yung nagdi-display ng mga ano, ng mga paninda namin, pero yung pagsusukli-sukli?
Hmm, mm. Hmm. Hmm. Ah. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Mm. Malinis, mm. Mm. Oo. Ah, yan din.
Ayan, di ba kasi yung pera, oo, lalo yung ano, hindi ko alam ah, kung
Ke kung san-san na kaya yan na napupunta eh, mm.
Oo, hindi ko ano, hindi ko alam ha, pero hindi naman sa pagmamamaselan. Yung ₱20 tsaka yung ano, yung mga papel na ano noon, na pera noon, may smell sila, 'no?
Mm. Mm. Oo. <chuckles>
May amoy sila na hindi ko gusto 'pag matagal nakaano sa kamay, di ba?
Mm, yan din yang ano, yung mga barya. 'Pag ano, 'pag 'pag matagal sa kamay mo, mm.
Totoo. Oo, yan, 'di ba, ang lalakas ng amoy niyan. Oo, lalo yung ano, yung mga mamiso, mga 5-5, amoy ano sila 'no? Para 'di ba? Yung mga ₱5 amoy ano, amoy kalawang na ewan. <laughs>
<chuckles> Oo. Oo. <chuckles> Relate na relate ako sa'yo. <chuckles>
As in hindi ko keri, hindi ko keri yung ano, yung amoy. Gagawin ko talaga yung maghuhugas ako. Parang hindi ko kaya na aalkoholan ko lang kasi alam kong nad maya-maya nandoon na naman yung amoy no'n eh, gano'n. Kaya gagawin ko talaga maghuhugas ako ng kamay, hindi ako mapapakali, oo, totoo, as in ano.
Mm. Oo, kaya hmm. Oo. <chuckles> Na habit ko na nga, hmm.
Oo, totoo as in ano, ma ganito na ako no'ng bago mag-pandemic, mas napraning ako no'ng nag-pandemic. Yan, oo, kasi 'di ba ano, ang mga kasama ko kasi dito sa bahay panay senior citizen.
<chuckles> Ah. Lumala lang. Mm.